Ja, ich weiß. Also, äh, ne, das
Und Deutschland hat, glaube ich, den Platz so ni ist nicht gegeben.
ne, das ist wieder der fährt ständig irgendwo auf Landstraßen oder wird überfahren oder, ne, rennt über die die, ne, Dörfer mitten mitten durchs Dorf und ist
Genau. Ja, Mann, Mann, Mann. ja.
als TK ne? Das ist natürlich die andere Geschichte und da glaube, da haben Sie nicht so richtig drüber nachgedacht, ne? Also
Ich meine, alle Tiere sind wichtig für 'n Wald, aber da muss 'ne Balance herrschen, ne? Und ja. Aber ich
Ja. Natürlich. Ja, absolut, absolut und ich meine, es ist ja, ne, es stimmt schon. Ja, sag mal.
ich finde es auch ich ja, aber neben der Sache finde ich's auch traurig, wie die Wälder einfach so, ähm, abgerodet werden überall, ne? Also, das das t das finde ich so traurig, auch wenn du mal auf Google Earth guckst, ähm, wie viel da abgerodet ist, so so kahle Flächen. Also, ich glaube nicht, dass das so gesund ist für die Natur.
Mhm. Ach, furchtbar ist das. Ganz schlimm. Ach, furchtbar, das ist Brasilien. Ja. Ja. Nein, überhaupt nicht und e es gibt ja, ähm, da Wälder, auch in Indonesien und so weiter, die so abgeholzt werden, da leben ja die ganzen, äh ne, die ganzen Affen und und die Tierwelten
Genau, und die müssen ja auch irgendwo hin.
Natürlich, ne, und es ist ganz, also
Und die werden dann vielleicht auch noch gefangen und verkauft und ne? Es
Natürlich, ja, grade auch Orang-Utan das ist ja auch so 'n Riesenproblem, ne, in diesen Wäldern, weil die die haben nichts mehr, wo sie wo sie sein können, ne? Und die die sterben, ach furchtbar ist das. Also, es ist wirklich
Ja. Es ist ja ihren Lebensraum und mir nehmen quasi den Lebensraum. Es wäre wie, wenn die uns aus'm Haus rausscheuchen würden, ne?
Ja. Richtig, richtig, ne? Und das ist also, deswegen finde ich ja immer so Konzepte wie Planet der Affen und so immer so faszinierend, weil ne das ist aber, ja, ja, ja, ja, wie, ne, wenn man's mal umdreht, ne, es ist ähm, also, i ich glaube, dass dass ai i so viel ich weiß, ohne die die, äh, jetzt schon in Amazon alleine, ne, also, das ist ähm, hätten wir ja gar nicht das CO2 in der Luft, ne? Also, das ist ja wir brauchen es ja zum Atmen, ne, und das ist
Ja, könnte. <chuckles> Könnte. Ja. Ja. Ja, klar. Aber weißt du, was noch mehr, ähm